آآ، بالضبط آه، ب وتكون كمان يعني ح حاجة أنا مش متعوّد إن أنا بالعب مثلًا نوع معيّن من الألعاب، فهو يقول لي على نوع معيّن، إنّما في الأفلام وكده لأ، يعني أنا مثلًا عارف إن النوع مثلًا بتاع الAnime أنا باحب الAnime، فلو ب لو حد قي آآ رشّح Anime حلو باشوفه، إنّما لو هو مثلًا رشّح فيلم هندي أنا ما باتفرّجش على أفلام هندي ما باعملش، إنّما في الGames ممكن بقى باعمل كده لو هو أنا ما بالعبش النوع ده لأ، ألعبه لو حد مثلًا رشّح نوع كويس فيه أو كده.
آه. تمام، طيب أنت شايف إزاي السوشيال ميديا ممكن تكون غيّرت على ذوقك بس بالطريقة السلبية، يعني إيه الحاجات اللي أنت ممكن تكون بتشوفها ممكن تكون أثّرت أثّرت عليك بطريقة سلبية؟